Okay, gut zu wissen, weil ich möchte ja natürlich auch nicht an Weihnachten, dass es jetzt ablenkt, äh, von dem Hauptgericht, das dann wenn die Vorspeise zu satt macht. Ich glaube, äh weil ich habe noch kein Gericht für 'nen für den 2. Weihnachtstag, deswegen habe ich grad gedacht: „Das ist 'n super, super Tipp von dir.“ Ja, vielen lieben Dank, Mensch.
Ja. Ah, perfekt. Ach, alles gut, kein Stress, freut mich, wenn ich da helfen kann. Also willst noch zu meinen Sachen. Was mich tröstet, sind tatsächlich Dominosteine. Ich weiß nicht, ob du die kennst, äh, die sind sehr, sehr teuer geworden, aber, äh, ich liebe die über alles und ich verbinde damit meine komplette Kindheit. Und, ähm, das ist so 'ne Sache, die, ähm wenn's die Weihnachten gibt, dann, äh, decke ich mich da kiloweise mit ein, kein Scherz, kiloweise und, äh, liebe das einfach, die Dinger zu essen. Also und meine Frau, die hat immer gesagt, sie mag die nicht, ne? Und ich dachte das 1., was ich mir gedacht habe, war nicht, äh: „Wie kannst du die nicht mögen oder hä, probier doch mal?“ Das 1. was ich gedacht habe, war: „Perfekt, ich muss die nicht teilen.“ Und jetzt jetzt mag die die doch, weil die es dann zwischendurch, weil wir so viele davon haben, immer probiert hat und sagt: „Och, die sind eigentlich doch ganz lecker.“ Und ich so: „Nein.“ <laughs> Äh.
Na klar, ja. <laughs> Schön. Ja. <laughs> Ja, so schnell kann's gehen. Wenn man dann es doch, äh, ab und zu mal isst, so, dann gewöhnt sich der Gaumen so 'n bisschen dran und ah und zack, mag man's doch.
Mhm. Ja, genau, genau. Ja, also das war wirklich so. Äh, genau, wie du sagst. Ja, das ist so 'ne Sache, die mir wirklich gute Laune macht. Und ich muss auch wirklich sagen, für mich dieses ganze Weihnachten, ne, es sind nicht die Geschenke, es ist es ist auch tatsächlich nicht die Familie oder die Weihnachtslieder. Es sind diese Dominosteine, die bei mir Weihnachtsstimmung auslösen. Da ist die Konditionierung, ja.
Oh, das ist total schön. Ich geh mal davon aus, die hätte wahrscheinlich deine deine Mutter dir gekauft. Die gab's immer auf dem Tisch so zu den Plätzchen?
Ja, genau. Genau, genau. Das war immer so.
Oh, total cool. Ja, bei mir sind's bei beispielsweise di so Vanillekipferl, so richtig typisch klassisch, deswegen kann ich das voll verstehen mit diesen Dominosteinchen. Äh, mein Mann, äh, mag die auch furchtbar gerne, deswegen ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn ich jetzt in die Küche geh, dann finde ich eine Packung.
Oh, geil. Ja. Mhm, cool. <laughs> Hammer, super. Ja und du darfst den nicht klauen. Du musst die Vanillekipferl essen. <laughs> Alles gut, ich mach nur Spaß, ne?
<chuckles> Ja, ja, ja, die haben wir die die beziehungsweise, ah, meistens, äh, teilen wir die, ähm, äh, fein brüderlich, äh, wenn wir mal 'n, äh, harten Tag hatten. Dann am Abend sind wir so: „Okay, jetzt komm, jetzt können wir uns die Sachen gönnen.“
Ja. Perfekt. Ja, hervorragend. So muss man's machen. So machen's meine Frau und ich auch. Also, gerade bei den Sachen aus diesem Kuchenlädchen, dass wenn wir abends Fernseh gucken oder 'n harten Tag hatten oder so. Es ist auch immer so, dass also wir sitz also wir versuchen in der Woche keine Süßigkeiten, ne? Und machen auch Sport und versuchen es hinzubekommen mit der Figur. Und, äh, wenn die dann 'n harten Tag hatte, meine Frau, dann sitzt die da und guckt mich so an. Und ich weiß ganz genau, dass die weiß, dass wir was zu knabbern haben. Und sie f wartet dann immer auf 'ne Erlaubnis von mir, damit ich Schuld bin, weißt du? <laughs> Das ist immer so, immer die gleiche Situation. Ja.
Das ist typisch Frau. Ich mache genau dasselbe. Ich mache genau dasselbe. Und wenn ich was esse, dann muss mein Mann mit auch mitessen. Also du bist damit absolut nicht allein. Ja, genau, das ist richtig typisch.
Genau, genau, ja, richtig.